باقول لك أنا عندي مشكلة بصراحة يعني مأثّرة عليّا جدًا، مأثّرة على دراستي وتركيزي كمان ف فالموضوع مضايقني أوي يعني وإنتاجي كمان ما بقاش زي الأول وحاسس إن أنا عندي أحسن من كده كتير يعني، كذا حاجة ليها كذا تأثير. أنا ما باعرفش أذاكر في البيت أوي بصراحة، البيت عندي الدنيا مُزعجة أوي، في أطفال كتير عندي أصغر منّي وفي كمان ناس ب يعني إحنا ف س ساكن في بيت عِيلة وكده ف ففي بقى أطفال طالعين نازلين، في قلق دايمًا يعني، كمان أنا عندي ليّا أخ صغيّر آآ، لسه رضيع فبرضو ممكن بيعيّط شوية، يعمل صوت يعني كذا حاجة بجد فمش عارف أعمل إيه بصراحة وكنت محتاج نصيحتك يعني.
إمم. آه، طبعًا أنا فاهمك في الموضوع ده بالذات إن أنت تكون محتاج فعلًا تركّز في الحاجة اللي أنت بتعملها، بس في أصوات كتيرة حواليك ومش قادر تركّز في الحاجة آآ، اللي قدّامك دلوقتي يعني بيشتتوك عن الحاجة اللي أنت بتعملها، فطبعًا الإحساس ده مفهوم جدًا وأنت عندك حق في اللي أنت بتقوله. بس كنت حابب أسألك أنت بتذاكر أصلًا آآ، إمتى بالضبط في اليوم يعني الصبح والّا بالليل والّا إمتى؟
هو أنا يعني باحب أذاكر في الصبح، أنا أنا ما باحبّش أصحى بدري أوي بس الصبح ده بالنسبة لي يعني قبل الضُّهر كده، آآ باحب أذاكر في الوقت ده آآ لغاية بقى ب طول اليوم مثلًا لغاية الساعة 22:00 23:00 آآ وأنام والّا حاجة أو 00:00 مثلًا، يعني أحب أنا يبقى أخلّص في الوقت ده بحيث لمّا أنام بدري آخُد راحتي آآ في النوم يعني، أصحى كويس، ما فيش إرهاق، ما فيش إجهاد وكده، وأبقى مركّز تاني يوم، بس ده ما ما بيحصلش لأن طول اليوم زي ما قُلت لك. إمم.
إمم. اللي هو مثلًا آآ إمم، الدوشة يعني بتكون موجودة طول اليوم والإزعاج ده طول يوم والّا بالليل مثلًا ممكن يكون هادي شوية؟
هو يعني بالليل بس مش من أول الليل فاهمني، يعني ممكن مثلًا على الساعة 20:00 كده 21:00 بيكون الدنيا أهدى شوية فاهمني، وهُم برضه بيبقى عندهم امتحانات أو في دراسة فبرضه بيبقوا عايزين يناموا بدري بس طول اليوم بقى يعني لعب وتنطيط وحاجات كتير كده إزعاج بقى صعب أوي يعني، ف فده يخلّيني إن أنا إيه، إن أنا أسهر بالليل علشان أخلّص، ما أنا ماخلّصتش اللي ورايا، ما أنا أصلًا في كُلّية صعبة وكده فتبقى طالبة منّي حاجات كتير فاهمني، ف فب باخلّيني أخلّص الشغل اللي ورايا و وأضغط نَفْسي فأسهر كتير باحس بأرق تاني يوم فابقى كل شغلي بالليل، اللي هو عكس ما أنا عايز أصلًا وأنا عارف إن السهر بالليل ده غلط فاهمني، ف بس أنا بابقى مضطر علشان أخلّص اللي ورايا خصوصًا كمان لمّا بيبقى عليَّ كُلّية بدري والّا حاجة، فاللي هو ك أسهر فانام ساعتين بس قبل الكُلّية فباصحى لها بدري، فكمان بابقى رايح مش مركّز أساسًا وعايز أنام هناك في الكُلّية أساسًا يعني، فهي ليها حاجات كتير بتترتّب على الموضوع ده، م المشكلة أنا مش عارف أعمل إيه بصراحة؟
إمم. إمم، صح. إمم. آه، فاهمك طبعًا، الموضوع ده صعب. زائد إن أنت مش قادر تركِّز فعلًا في الحاجة اللي أنت بتعملها، عشان موضوع الإزعاج، هو فعلًا موضوع صعب. آآ، بالذات لو هُم مثلًا بيعملوا كده طول اليوم، اللي هو، مش سايبينك ت تركِّز أصلًا في في في المذاكرة بتاعتك أو كده. وأنت قُلت حتى بيأثِّر على نومك، وبالتالي بيأثِّر على مثلًا لو أنت رايح الكلية بدري، فأنت بتروح مش مركِّز. إمم، بس أنت مثلًا أنت بتذاكر في مكان موجود فيه الدوشة دي، والّا في أوضة مثلًا، أنت عندك أنت بتذاكر في أوضتك لوحدك، بس برضه، يعني، البيت بيكون كله دوشة، فما بتقدرش تركِّز؟
هو آآ، يعني، الأغلب إن البيت يبقى كله دوّشة بصراحة، وبيبقى في كمان حركة كتير على السلالم، وكمان إحنا آخر دور، تمام فاهمني، فبيطلعوا كمان يقعدوا مثلًا على السطح والّا حاجة، فبيبقى في تنطيط فوق، ده بيسمَّع عندي أساسًا يعني. و وبصراحة، برضه أنا يعني باحاول أذاكر في أوضة وكده، وأقفل على نفسي، بس الموضوع ساعات ما بيمشيش أوي يعني، لأن برضه بيبقى في صوت برّه ساعات بيوصل. وكمان أنا أصلًا باشتغل آآ زي call center وكده، فده بيبقى محتاج هدوء أوي، فاهمني، عشان شغلي برضه أكمِّل فيه بقى لازم تكون بيئة مناسبة. ف فمش قادر أعمل ده برضه. كمان ده غير دراستي وتركيزي يعني بس حتة الشغل ده بيبقى بمزاجي شوية، ممكن يوم آه ويوم لأ كده يعني، فباحاول أختار وقت مناسب، ما يكونش عندي فيه دراسة وكده، آآ وأضغط نفسي بالليل مثلًا، آآ اللي هو وقت التركيز بقى، والناس نايمة وما فيش قلق خالص والدنيا هادية. ف فأركِّز أكتر، فباحاول أتعامل في موضوع الشغل ده كده شوية، لكن الدراسة، الموضوع بيبقى صعب بصراحة يعني.
إمم. أه. إمم. إمم. آه، طبعًا، إن هُم بيقطعوا تركيزك كده في النُص، ومش قادر يعني مثلًا، تاخد جلسة تركيز كاملة، بحيث إن أنت تخلِّص اللي وراك. فلأ، تركيزك بيتقطع كده في النُص، بسبب الدوشة أو كده. فطبعًا، الموضوع ده صعب. بس، مثلًا، هل في أي حاجة أنت جرَّبتها ونفعت معاك، حتى لو كان حل مؤقت؟
هو أنا ليَّا واحد صاحبي وكده، برضه شغَّال نفس الشغل معايا أصلًا يعني، دخَّلته معايا وكده، و وبرضه هو معايا في نفس الكلية، زميلي وقديّ وكل حاجة يعني. ما صاحبي أوي. آآ، باروح بصراحة، الدنيا عنده أهدى شوية، والمكان أكبر. يعني، عندي الدنيا زي ما قُلت لك، ضيِّقة شوية بصراحة، حتى لو أنا في أوضة لوحدي، ما بابقاش معزول أوي. إنما هو عنده الدنيا واسعة. ف فما كنت باحكي له باحكي له عادي، مش اللي هو عايز حل وكده، لأ، أنا باحكي له عادي، يعني، باقول له الموضوع بجد مأثِّر عليَّا، لأن هو شافني مش مركِّز الفترة الأخيرة، أنا مش بانام كويس وكده، فسألني، فقُلت له بقى، فقال لي: "أنت ممكن تيجي عندي شوية." بس أنا حاسِس إن أنا يعني باتقِّل عليه بصراحة يعني. أنا رُحت مرتين، 3، وارتحت، يعني ما فيش بقى صوت خالص، الدنيا هادية. ب قعدنا في حتَّة لوحدنا، وهو ك وأنا وهو، كل واحد مركِّز آآ في اللي إحنا بنعمله يعني، وحسيت إن أنا أنجزت كتير ويومي بقى كويس شوية، وروِّحت، نِمت بدري. ف فالحل ده أنا عملته، بس لأ، حاسِس إني باتقِّل عليه بصراحة. برضه يعني هو عنده ووالده ووالدته، فإن أنا أروح، طب أروح له كام مرة حتى يعني؟ بالكتير أوي مرة في الأسبوع، ده كتير أصلًا، لمَّا أروح له مرة في الأسبوع. فاهمني؟ فال فالحل ده ما مشيش معايا أوي بصراحة.
تمام. إمم. فاهمك طبعًا. إمم. آه، فاهمك طبعًا، يعني أنت أصلًا كنت بتروح معاه تذاكر آآ هو أصلًا معاك في نفْس الكلّية فبتذاكروا مع بعض وكمان في الشُغل. صح؟
بالضبط، إمم، بالضبط فعلًا.
إمم. فاهمك طبعًا، هو موضوع إن أنت تروح له يعني كتير مثلًا ده طبعًا هيكون متقِّل عليه وأنت عندك حق في الموضوع ده آآ وممكن هو بعد شوية ممكن في الأول يكون راضي أو كده والموضوع عادي بالنسبة له، بس بعد كده ممكن فعلًا الموضوع يضايقه لو أنت قرّرت الزيارة كتير. آمم بس أنا ع مثلًا أ
بالضبط، آه مقّلق بصراحة إن هو يعني يطلبها منّي ما فاهمني؟ أو احس إن هو متضايق؛ لأن أنا برضه شخصية حسّاسه شوية، فهاخاف إن هو يتضايق مني خصوصًا إن هو صاحبي أوي يعني، مش عايز أسبّب له احراج برضه عند أهله وكده، فكل دي تخوّفات في دماغي يعني زي ما أنت قُلت كده بالضبط.
إمم. إمم، فاهمك طبعًا. آمم هاقول لك على حاجة ممكن تجرّبها برضه يعني مثلًا أنت في البيت دلوقتي عندك ممكن تعرّفهم في البيت، أنت دلوقتي مثلًا عايز تذاكر أو عايز تشتغل بس تحدد وقت معيّن في اليوم تمام؟ آآ هتذاكر من كذا لكذا وهتشتغل من الساعة كذا للساعة كذا والوقت ده تتفق معاهم إن الوقت ده ما فيش أي إزعاج يحصل مثلًا في البيت أو ما حدش آآ يعني ي اللي هو يتدخّل مثلًا عليك في في في الأوضة أو كده لو أنت مركّز أو تقفل على نفْسك الأوضة وتحاول تقول لهم بقى إن الوقت ده أنت هتركّز فيه أو هتشتغل فيه، فبالتالي إن هُم مش يعملوا إزعاج ولا دوشة في الوقت ده. وباقي اليوم خلاص عادي أنت ممكن تقعد معاهم حتى، ينفع معاك الحل ده؟
هو يعنى ممكن أجرِّب أعمل كده، بس حاسس إن هي مش مش هتجيب نتيجة أوي بصراحة، يعني حتى هم لو سيطروا على ال اللي في البيت عندي مثلًا، آآ، م عندي كده 2 إخواتي يعني صغيرين وكده، حتى لو في الوقت ده جم على نفسهم، رغم إن أكيد برضه عايزينني أبقى أشوف لأن أكيد مش هيرضيهم كده. فهو ممكن يستجيبوا، بس مش هيحصل على طول برضه، هتبقى صعب. وكمان زي ما قُلت لك، في طفل صغير رضيع، يعني ممكن يعيط في أي وقت، الكلام ده أثناء الشغل والّا حاجة، فده برضه بيزعجني شوية يعني، آآ، فهُم حتى لو قالوا لهم مرة أو كده، ب برضه هُم بيكونوا عايزين يلعبوا غالبًا في في معظم الوقت، ف فهي ممكن تيجي تجيب نتيجة بس برضه زى ما قُلت لك أنا فى بيت عيلة، وفي كذا أسرة معانا، في كذا في كذا دور وكده. وبيبقو أصلًا بيحبُّوا يتجمعوا يلعبوا فوق السطح، فهم أكيد مش هيقولو لهم بقى يقولوا للبيت كله، عشان الموضوع برضه ما يبقاش في زعل أو احراج وكده، فحتى لو في سيطرة على الى جوا ممكن برّا الموضوع ما ما يمشيش أوي فاهمني؟
إمم. إمم فاهمك. آه فاهمك طبعًا، إن موجود يعني أطفال وكده فممكن إن هُم يلتزموا مثلًا يوم أو يومين، بس بعد كده ممكن يزهقوا مِن الموضوع، و ويحسوا إنهُم لأ إن هُم مَجبورين على الحاجة دي فهُم عايزين يلعبوا في الأول وفي الآخر. ام طَب هاقول لك على حاجة تانية، أنت ممكن مثلًا تجرّب إن أنت ترُوح في work space، work space ده بيكون مكان مُخصص للمُذاكرة أو الشغل الناس اللي بيكونوا فيه على طول أصلًا هُم رايحين بس إنهُم ي يا إما يذاكروا يا إما يشتغلوا كُل الناس اللي هناك كده آآ، فبالتالي ما حدش هيعمل صوت. عشان هُم كُلهم محتاجين الحاجة دي، ما حد ما فيش صوت حواليهم. آآ، فهُم عندهم نفس الظروف اللي أنت بتمُر بيها آآ، وبالت وأصلًا يعني أنت كده أنت مش هتضغط على حد ولا حاجة مش هتضغط على حد صاحبك مش هتروح عنده البيت أو كده، فلأ هو أصلًا المكان مُخصص لكده، فممكن الفكرة دي برضه تنفع معاك، إيه رأيك فيها؟
هي بجد فكرة حلوة. أنا أنا متفاجئ أصلًا، هو في حاجة كده؟ أنا ما سمعتش عن حاجة كده قبل كده يعني. فأنا هاشوف فعلًا مكان زي ده، وأسأل كده، هاسرِّش وأشوف بصراحة، هل في حاجة شكل كده والّا لأ؟ فبجد، دي تبقى حاجة كويسة جدًا، حتى لو أنا يعني هادفع فلوس آمم، لأ، عادي. أهم حاجة، اشتري راحتي، وأخلِّص وأخلِّص اللي أنا عايزه. وأكيد، ممكن ما تبقاش فلوس كتير، وبرضه، على حسب الخدمة زي ما أنت بتقول، والمكان وكده. ف فلأ، هي فكرة كويسة جدًا.
امم. آه، بالضبط، وممكن تكون قريّبة منك برضه.
بالضبط آه.
تكون قريّبة كمان، فدي حاجة حلوة.
ده ممكن جدًا يعني، ممكن فعلًا تكون قريِّبة، لأن أنا في مكان حيوي وكده شوية، فيعني الدنيا مش بعيدة عني أوي يعني، المرافق مش بعيدة عني. فممكن فعلًا ألاقي حاجة شكل كده. ف فلأ، أنا هادوِّر فعلًا، وعجبتني الفكرة أوي بصراحة. يعني أنا هاعملها، وإن شاء الله، ت تجيب معايا نتيجة يعني، وتحسِّن الموضوع شوية، و وما يبقاش في تأثير كبير كده، زي ما بيحصل معايا يعني. فشكرًا بجد على على الفكرة الجميلة د
امم. العفو، على إيه، أنا موجود في أي وقت وإن شاء الله تنفع معاك.